No, ¿sabes qué? Que creo que es más que me me envuelvo tanto en trabajo y me concentro tanto frente a la computadora, que así es como se me va el tiempo. Yo creo, más bien, que si tuviera el teléfono cerca, pudiera ver la hora. Es que mi problema es que no me doy cuenta que ya es la hora de cerrar y sigo, eh, ahí conectada, y a veces mi esposo me ha llegado a tocar la puerta y me dice: "Ey, es el momento", y cuando volteo a ver la hora me doy cuenta realmente que es tardísimo y que se me fue el día. Y de verdad, eh, es bastante complicado porque no es justo para mi familia, pues, usar tanto tiempo en el trabajo y descuidarlos a ellos, y realmente es inconsciente, no lo hago con culpa. Creo que es un tema de de buscar algunas opciones que me ayuden a ver la hora para estar pendiente de que de que ya debo cerrar, de que ya debo culminar.
Ajá. Mm. Claro. Ajá. Sí. Claro. Ujú. Sí, sí, correcto. Bueno, un paso importante podría ser, por la mañana, cuando te conectas, como priorizar lo que quieres terminar más rápido. De pronto, a veces, los trabajos más largos, o los proyectos más largos o más tediosos son los que dejamos como para último y nos toma bastante tiempo. Has tratado de priorizar esos proyectos grandes, hoy tengo que contestar este email grandísimo, hoy tengo que terminar esos números para pasárselos al jefe, y lo voy a hacer antes de las 12 del día. ¿Has tratado de priorizar eso y hacerlo eso como lo más pesado, a primera hora o o por la mañana, que es lo que te va a tomar más tiempo?
Ujú. Sí, me pasa.

No, yo creo que es, eh, la necesidad de terminar las metas que me puse en el día, combinado con presión de los jefes por terminar el proyecto, o por entregar información acerca del proyecto. Y bueno, me meto tanto, tanto en en en el trabajo que a veces, eh, no me doy cuenta, y y bueno, cuando me doy cuenta, pues, ya es demasiado tarde, y todo lo demás se volvió un caos. Mi esposo se molesta, porque no s puedo soltar el trabajo. Entonces, bueno, se hace toda una situación superincomoda.
Sí. Okey. Claro. Claro, ¿y has tratado de establecer una rutina, por simple que sea? Cuando sean ya despuesito de las 4 de la tarde, no tiene que ser a las 4 en punto que te vas a salir, pero poner como un reloj, poner una notica pegada en la computadora, una alarma en el teléfono, a decir que bueno, "Ya hasta aquí llegué, y me voy a desconectar completamente", ¿lo has tratado de hacer?
Mira, he tratado de de organizarme con respecto a eso. No he probado lo de la alarma. Lo de la alarma me parece buenísimo, porque es como como un despertar, como como decir: "Bueno, como que mi cuerpo reaccione hasta que hasta aquí llegué". Y ya después de ese momento de la alarma puedo ser más consciente de que estoy tomando más tiempo del que debería y eso me gusta mucho, lo voy a intentar. Pero con las demás cosas no me ha funcionado, la verdad. He puesto notitas y igual la veo, pero no me doy cuenta de la hora y se me va.
Ujú. Sí, eh Eh, uh Eh, igual sigues ahí en la computadora y no te das cuenta. Bueno, buen sería buena idea tratar eso de la alarma, y de pronto ya cuando lo haces de manera constante ya se te va volviendo automático. No lo pongas a las 4 en punto, porque de pronto te queda uno que otro pendiente para hacer. Y bueno, darle un tiempito extra, pero no le des todo el tiempo. Y ya poco a poco, si lo haces a diario, los días que estás trabajando desde casa, si trabajas todos los días desde casa, como como me me enunciaste, pues, ya se te va volviendo costumbre de de parar de pronto, cierro la computadora, o no miro el teléfono. Y también, ¿sabes qué influye? Por ejemplo, si usas a veces el teléfono, ¿no? Para contestar un correo, o un mensaje que te llegó o un email de algo del trabajo. Si ese teléfono tú lo tienes también para tus cosas personales, para mirar las redes, para el el chat de la familia, etcétera, ¿no será que eso también influye ahí? Que de pronto usar otro dispositivo diferente, trabajo y casa, eh, slash, eh, recreación.
Ujú. Sí. Ujú. Cuéntame.